No, infatti, infatti. Quello senz'altro è è un'ottima un'ottima cosa e hai assolutamente ragione, è vero, certo. Il il problema diciamo che un pochettino mi crea ansia è quando si creano questo tipo di situazioni con clienti che, ehm, ehm, tirano un pochettino fuori quel senso di di arroganza, no. Per esempio tempo fa, ecco, avevo un cliente estremamente arrogante che, ehm, l'unica cosa che ripeteva continuamente: "Ma io pago, io pago, io pago, io pago", no, fondamentalmente questa era l'unica cosa che che riusciva a dire. Per esempio, per un problema che c'era stato su una villa, ehm, ricordo che a avevamo fatto ma un problema proprio tecnico, eh, dovuto al fatto che questa villa era su, ehm, 2 piani non ehm, in collegati internamente diciamo, ma con una scala esterna, e noi oltre al servizio fotografico facciamo appunto dei servizi di di virtual tour, ehm, quindi 360 gradi con ricostruzione tridimensionale delle planimetrie, insomma, una cosa fatta abbastanza bene, e purtroppo uno dei dei limiti tecnici che ci sono è che se gli immobili non sono internamente collegati, eh, non non possono essere, ehm, fatti proprio da dal dal sistema, dalla macchina, ecco, perché va avanti, ecco.
Mh. Sì, sì, sì, sì. Mh-mh. Chiaramente sì, sì, sì, sì, cioè, non è un limite che poni tu, ma però, mhmm, v v v vorrei sottolineare questo aspetto
E questo <chuckles> no, certo. Esatto. Cercando di spiegarglielo.
cioè, renditi conto che mi stai citando 2 clienti che sono in realtà di per sé problematici, che non tengono in considerazione, ehm, ehm, la qualità del tuo lavoro, ma pretendono delle cose che non sono corrette e, ehm, rapportandole a quanto hai detto, 14 anni di lavoro onorato e e solo, ehm, riscontri positivi, no. Quindi, mhmm, in questo senso forse, ehm, quello che mi consenti che vorrei consigliarti è di, ehm, cercare di fare un una lista di, ehm, quello che è stato poi il tuo percorso. Quindi, ehm, più che una lista scusami, una linea cronologica. Quindi, prendiamo un foglio orizzontalmente, quindi anche un foglio A4 da stampante, tracciamo una linea al centro che quindi la attraversa dal al per la alla n nella metà, no?
Certo, no, no, assolutamente. Okay. Certo.